Ừm, mình đã có, ờm, trong khoảng thời gian mà, à, mình bắt đầu công việc đầu tiên ở một cái công ty, ưm, đa quốc gia thì, à, đã có cơ hội làm việc và thậm chí là kết bạn với những, à, anh chị đồng nghiệp ở nước ngoài.
Ồ. Vậy sao? Bạn có thể kể rõ là, à, thái độ của họ như nào, họ có thân thiện hay không?
Vâng, đúng rồi. Ừm. Ờ, thật ra thì câu này cũng sẽ tùy vào quốc gia, vào vào quốc tịch của của người đồng nghiệp ấy, thì tôi có thể kể, a, dễ dàng nói đến những cái người như ở, ưm, Singapore đi, thì họ sẽ có tính cách cũng khá là cởi mở, ờm, cũng rất sẵn sàng hỗ trợ cho công việc của chúng ta nếu như mình thật sự muốn, a, ờ, sự trợ giúp từ họ. Ờm, hoặc là, ờm, một số ví dụ từ một số các bạn đồng nghiệp mà ở Hoa bên Mỹ, thì họ tính cách rất là phóng khoáng, cũng rất là open để mà và cũng có sở thích là, ừ, ờ, vâng, mình liệt kê một số, ơ, người khác nhau để bạn có thể dễ hình dung.
Ồ. Ồ, bạn nhiều đồng nghiệp nhỉ?

Có, có đấy ạ. Ừm, ngày xưa thì mình cũng không có quá quan tâm về vấn đề đó đâu. Ờ, tuy nhiên khi mà đã có cơ hội làm việc với một số anh chị ở phía Trung Đông ấy, thì mình cũng đã bị bất ngờ và mình bị wow ngay ở khoảnh khắc là, ờ, khi đi ăn chung thì họ sẽ kiêng những món liên quan tới thịt heo, hoặc là sữa, hoặc là vân vân gì đấy chẳng hạn. Đấy. Thì cũng cái đó là khiến mình, gọi là, để ý và cũng, gọi là, ghi nhớ cho những bữa ăn tiếp theo.
Ừm. À. Vậy thì lúc bạn chưa tìm hiểu ấy, thì bạn có bao giờ là bạn, à, vô ý là bạn, à, à, làm ảnh hưởng đến, kiểu, cái tín ngưỡng, hay là cái thói quen của người ta bao giờ chưa?
Ờ, cũng có ạ, thật sự phải nói là có, tại, ờ, ờ, mình không biết đúng rồi. Ờ, mình vô vô vô tình làm, à, ví dụ mình đã từng gấp mời thức ăn cho họ, à, vô tình vô tình món đó lại là món mà họ không ăn được. Yes, chính xác à.
À, do mình không biết mà nhỉ? À. Cái món kiêng, đúng không? Ừm.

A, bạn hỏi câu này thật sự là rất là đúng, mà mình đang suy nghĩ, ờm, ban đầu thì cũng khá là áp lực, bởi vì nhìn cái cách họ làm việc rất là, ờ, chỉn chu và rất là chuyên nghiệp nhé. Đúng rồi, chính xác, chính xác, rất là nghiêm túc, thì cũng khiến cho mình, ừm, gọi là, cũng phải hơi băn khoăn một tí, không biết là mình có làm đúng hay là, ừ, yêu cầu của họ hay không? Đó. Tuy nhiên dần thì, ờ
Vậy sao? Nghiêm túc à? Ừm. Vậy thì sau khi hoàn thành công việc à, thì, ờ, các bạn
tuy nhiên dần thì, ờm, mình mình đã hiểu được cái cách của họ rồi, thì mình cũng đã, ơ, ô kê hơn và ổn hơn trong quá trình làm việc.
Ừm, sẽ quen dần.
Chính xác ạ.
Vậy thì cái lúc mà, ừm, sau khi mà hết cái khoảng thời gian làm việc nghiêm túc ấy, đấy, thì sau đấy là cái đến lúc mà bạn nhận ra là, à, những người này dễ gần, thì, à, à, bạn thấy họ dễ gần ở trong cái sự kiện.

Ờ, nếu vậy thì chưa, ờ, mình cũng chưa đủ tới mức thân để có thể mà, à, mời họ về nhà v riêng của mình.
À! Thì, ờ, để mà nói là cái việc, ờ, ở nước ngoài và kết bạn với một người bản địa ấy, thì, ở, nó diễn ra trong cùng một khoảng thời gian thôi. Và chúng ta thì, ờ, cũng sẽ phải, à, trở về nhà, đúng không nào? Thì khi mà xa nhau, thì các bạn, à, phải làm như thế nào để duy trì cái mối quan hệ đó, các bạn có thường xuyên n tiếp tục liên lạc với nhau không?
Có, thì mình cũng đã nghĩ tới việc là phải giữ mối quan hệ này, à, trong một thời gian sắp tới thì cho nên là luôn chủ động hỏi với nhau về những cái liên lạc trên mạng xã hội, mạng xã hội là chính, và sau đó sẽ nhắn tin.
À, gọi điện hả? Ồ!